أنا بابقى مبسوطة جدًا، جدًا، وأنا باشتري اللبس اللي أنا باشتريه، وبابقى رايح مروّحة البيت راضية نفسيًا عنه، وباجي ال هنا مثلًا أقرر مثلًا في مناسبة معينة، ألبس حاجة معينة، عيون الناس ورد فعلهم بيرجعني 50 خطوة لورا، إن أنا ذوقي في اللبس مش لذيذ، إنه مش مناسب، ألواني مش عارفة إيه، يعني هم بيقولوا لي فعلًا مش ب مش بيقلّوا ذوقهم بصراحة ما انكرش يعني، تحديدًا صحابي بس ي يعني شوية كده التعليقات اللي ممكن تتاخد منهم، أو لو خدت حد منهم على جنب عشان يقول لي رأيه، ما بيقولش الرأي اللذيذ، لما تكوني لابسة مثلًا لبس جديد وتقولي إيه رأيكم، ما بيقولولكيش الله تحفة، ما باخدش منهم رد الفعل اللي هو دايمًا أنا باقوله مثلًا لو هم حد فيهم لِبِس حاجة، بادّيهم رد فعل لذيذ يعني، الله، جميل.
كويس. آه. فهمت. آه. وأنتِ كمان بيبقى عاجبِك لبسهم والَّا بس بتجامليهم كده؟
لأ، أنا ساعات كتير بيبقى عاجبني طبعًا لبسهم، بس أنا باتكلم على كل واحد وذوقه، أنا شايفة ذوقي ده، ف ما بالاقيش رد الفعل ده، اللي هو إن هم مبسوطين بلبسي ده، ولذيذ و فبيقلِّلوا ثقتي بصراحة في اختياراتي.
فاهماكِ. إمم. طب أنتِ بتثقي بتثقي في رأيهم، بتحسي فعلًا إن الشخص اللي قدامِك لما بيدّيكِ نصيحة، أو يقول لِك إن اللبس دوّة يعني مش لايق أو مش أي حد يلبسه، زي البنت اللي قالت لِك كده، هل أنتِ حسيتِ ساعتها إن هي فعلًا شايفة كده، وبحيث إن أنتِ تثقي في كلامها، والَّا هي ما إلّا بتقول كده وخلاص كنوع ما ممكن تكون قصدها تستفزِك أو إن هي تقلّل لِك ثقتِك في نفسِك؟
لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، أسلوبها كان طبيعي جدًا، و وكانت يعني س نوعًا ما يعني كأنها بتنصحني يعني مش لأ ما كانتش تقصد
طيب، ليه بقى ما إمم. فهمتِك، آه، آه طيب ليه بقى ما جربتيش مثلًا إن أنتِ تقولي لها طيب إزاي مثلًا أخلّي شكل ال الجاكيت ده لايق عليَّ، أو إيه اللي ممكن يليق عليَّ، بحيث يخلي آآ، لبسي مثلًا شكله حلو يعني لو عندِك مثلًا حاجات ممكن أعملها أو كده، نصايح ممكن تقولي لي اعملها أو كده جربتِ مثلًا تسأليها إنها تساعدِك إنك أنتِ تضبطي الألوان أو كده؟
إمم. امم. لأ، بصراحة ما جربتش ولعلمِك دايمًا لما باروح آآ، أتسوق يعني واشتري لبسي ما باحبش أو يعني لحد الوقتي يعني جايز أغيَّر رأيي بعد كده إن يبقى حد معايا، أنا باحب اروح لوحدي كده في أماكن معينة، انسجم مع نفسي كده واشتري لبسي.